あの、ちょっとアドバイスをいただきたいんですが、ちょっと、最近サブスクとか固定費がちょっと増えちゃって。はい、ちょっと、気になってるんですけど、うーん。
はい。 うん。 ええええ。多いですよね、最近。うん。はい。 最近ね、色んなサブスクってね、ほんとに便利ですけど、色々増え始めると、もう、際限なく増えていっちゃいますよね。ええ。
結構はい。 そうですね。結構、なんか、これは毎月このぐらいだからいっかって思ってやってると、どんどん増えてしまって結構、あの、なんていうんですか、求めたら結構な金額になってて、それを毎月ってやって1年単位で考えると、すごい金額使ってるんだなと思って。うーん。
はい。 うーん。 ええ。 そうですよね。1つずつだと、ね、たいしたことないのが積み重ねて、掛ける1年分ってなると意外と多かったりしますよね。
そうなんですよね。なんか、全部のアプリ、その、今サブスクしてるアプリを、全部、あの、ちゃんと毎月使ってるわけではないんですけど、一応必要ではあるなって感じてるものもあって。
ええ。 はい。 なるほど。 うんうん。
なんかそれがあって、うまく、あの、完全に解約っていうところまでいかなくて。うーん。
ええええええ。 ちなみに大体まとめると、月にどれくらいサブスク、固定費ってかかってるんですか？
うん、うーん、全部でだと、くらだろうな。こうやってちょっと把握できてないのも、ちょっと、やばいと思ってるんですけど。はい、でもいちねん単位に結構な金額にはなってるレベルですね。
あ、なるほど、そうですね。ええええ。 ええええ。ちなみにどういったサブスクのサービスが多いですか？動画とか音楽とかいろんなアプリとかあると思うんですが。
うん。 ああ、音楽はそうですね、音楽、結構、も、サブスクしてて、音楽はほほんとに毎日、あの、聴いてるので、あの、必要不可欠ではあるんですけど、あの、結構、その、動画配信アプリのサブスク、例えば Netflix だったりとか。
ええええ。 うん。 はい。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
なんか、そうですね、Hulu とかいろいろあると思うんですけど、一番見てるその中でも見てるのが Netflix だと思ってたんですけど、さいき、が、ま、ばたついてて、なかなか見たくても見れないみたいな。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
そうですよね。他にもね、いろんな時間を取られますからね。うん。
うーん。 そうですね、でも、なんか、もしかしたら来週見るかもしれないからっていうので、なんか、結構それで解約できずにっていうことがありますね。うーん。
はい。 そうですよね。入ってないと見れなくなっちゃうので、やっぱりね、見たい時に見るためには契約しとかないといけないですからね。
そうですね。なんか Amazon も契約してて、Amazon プライム。あの、Amazon はでもよく使うので、別に Amazon プライムがあるのは別に問題ないんですけど、でも「だからといって、Amazon プライムを見てないしな」って思ったりとか、でもそこは Amazon をよく使ってる限りは別にあって、損は別にしないのでいいんですけど。うーん、動画配信アプリは結構、あの、その、未来を予測して、契約し続けてるっていうのがあって。
はい。 そうですね。うん。 そうですよね。 うんうん。 はい。 うん。 はい。
そうですね。あ、でも、今月ぐらいは解約しようかなって思いつつ。
うんうんうん。
なんか、いつの間にか忘れてて、あ、もう、あの、来月来ちゃった、また更新されちゃったみたいなのも結構続いてますね。
ええ。
うーん。
ちなみに動画サービスだと、もう、Amazon プライムや Netflix、他にもあるんですか？
ああ、でも、もうないですね。あの、以前はその何だっけ？ディズニープラスも契約してたんですけ、ディズニーが好きなので。でも全然見ないなと思ったのと、結構新作って映画館見に見に行っちゃうので
うんうんうん。 は、ええええええ。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
いや、別に無くてもいいんじゃない、わざわざわざわざなんか見る感じでもないなって思ってうーん。あとはなんか、友人があの、なんて言うんですかね、ディズニープラスを契約してて、アカウントを使っていいよって言ってくれたりするので、それで、あの使ったりはしてるんですけど、毎回見るわけではないのでうーん、動画配信サイトは、結構痛手だなって毎月感じますね。
なるほど。 はい。 うんうん。 なるほど。 確かに。 そうですよね。
うーん。あと、そうだなあ。あの、その、私、結構荷物が多くて、あの、よく、その部屋がそんな大きくないので、よく、その、服とか例えば、衣替えしたい時とか、今だったら夏服を預けてるんですけど、それの預けてる料金っていうのも、結構物が増えれば、増えるほど高くなっていくので
ええええええ。 はい。 はい。 うんうんうん。 う、すんありますよね。うーん。
うーん、なんか、もうちょっと部屋が大きければって思いつつうーん。でも、それだったら家賃も高くなるから、どっちの方がコスパがいいんだろうって考えた時に、すぐに引っ越しできるわけでもないのではい。結局そういう、あの荷物を保管出来るサービスに、毎月お金を使ってしまうっていうのがありますね。うん
なるほど。 確かに。 そうですよね。 うんうんうん。確かに。まあ、今伺ったお話だと、やっぱりね、色んなジャンルが違うものは、それぞれね、別な用途があるので、うーん。まあ、一概に、全てをゼロって言うのは出来ないんでしょうけど。
うーん。 そうですね。
ま、ただね、音楽にしても、動画にしても、う1日の生活の中で限られた時間もあるのでうん。まあ、それを選ぶ、い何かに絞っていくって言う事は、少し検討が出来るのかもしれないですね。
うーん。 そうですね、絞っていくっていうのは大事かもしれないですね。
ではい。 え、ただその中でね、いきなり解約ってしてしまうと、また見たい時に再契約するっていうのも、また1つ手間もあると思うので
そうなんですよね、うーん。
例えば、そういったサービスの中でも、アカウントの凍結、一時停止みたいなのが、確か出来るサービスはあると思うので
うん、うん。 あ、そうなんですか？
うん、解約してしまわなくても、一旦停止っていうのが出来る、うそれは、うん、その Netflix が、それが出来たかまでは、ちょっと覚えてはいないんですが。うーん、解約じゃなくても、その使わない期間を設けるっていうところで、必要になったら、またスタート、あんさいけい再契約と言うか、開始すがすれば、まあ、その見ない期間だけは止める事がなに再契約の手間はなくて、スタートする事は出来るのかなと。
うんうん。 ん、はい。 うんうん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。へえ、あ、でも、それさえも知らなかったです、もう。多分それをもうちょっと早く知ってたら。でも、今日知れてよかったです、逆に。うん。
ええええええ。 はい。 ええ、まあ、アマゾンプライムとかね、他にも通販の送料が無料になったりするので、そっちはなかなか止められないかもしれないですけど。
そうですね、結構もう定期定期便みたいなやつも利用してて、生活用品とかも、あの、結構定期的にアマゾンで頼んでたりするので、結構アマゾンはコスパいいなって思ってるんです。うん。
はい。 そうですよね。 コスパいいですよね。全然送料が無料になるだけで、全然、年会費はペイしてますもんね。うーん。
そうですね。 そうですね、だから全然それは良くて、あと、もう、その音楽聴くアプリ？も、あの、Spotify 使ってるんですけど、ほんとに音楽が大好きで、もうずっと聴いてるので、もう、その、月会費分は全然元取れてるなって感じるので、そうよこそこは、うん、元が取れてれてれ取れてるように、ある程度感じてるのであれば、解約しなくていいんかなと思うんですけど。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
うん。 うーん、そういう風にね。うん。 はい。 ええええ。しょっちゅう使うやつはね、間に広告が入る、ウウザさを考えると、全然払った方が良かったりしますもんね。うん。
うーん。 そうですね。うーん、なので、でも若干ちょっと、あの、やっぱちょっと忘れっぽいっていうのもあって、性格的に。あの、解約し忘れちゃうっていうのがあるので、そこはちょっと、そうですね。なんか、気をつけないとなと思って。あとは、なんか、無料1か月無料体験ってやつで、何日から、あの、料金がかかりますってやつを、その期間、な、後に忘れちゃう、そうですね。あって、それで「ああ、解約するの忘れてた、しよう」ってなって「また後でやろうとこ」となったら、なんか、結構2ヶ月とか、経っちゃったりすることもあるので。
ええええええ。 ありますよね。はい。 うん。 はい。 ええええ。 解約し忘れて。はい。 うん。 はい。 結構サブスク系だと、そういった最初の、お、初月無料みたいなのも
はい。
入ってすぐに解約しても、その、1ヶ月間期間が来るまで使えますよっていうのも結構多いので。
はい。 あ、そうなんですね。あ、じゃあ、そこは別に問題ないんですね、すぐ解約したとしても。
はい。 なので、うん、その日が来るまでって、忘れちゃうことが多いと思うので、もう思いついた時に解約しちゃうってすると、それでも、きちんとその1ヶ月後までは、使えるパターンが結構多いと思うので。
うーん、そうですね。 うんうんうん。 確かに。
やっぱり思いついた時にやっちゃうっていうのが一番、忘れないためには、まあ、あとは1つね、あのリマインダーをセットしとくとか、ちょっとひと手間かかるかもしれないですけど。
そうですね、確かに。 うん。 ああ。 そうですね、でもそれいいですね。うーん。
うん。 結構ね、そういった通知のアプリを利用するっていうのも1つ忘れない方法かもしれないですね。うん。
確かに、そうですね、忘れっぽいって言ってもリマインダーアプリとかはもういっぱいありますしね。うーん、そうですね。
ええええええ。なので、思いついた時に、リマインドセットするとか、思いついた時に思い切って解約手続きまでやっちゃうっていうのが、1ついいかもしれないですね。
うーん、確かに。あと、なんか、その、写真の加工アプリとかも有料会員になってたりとかして、そうですね、結構、なんか、周りの友達とかも、みんな課金してて。そうですね、ちょっとノーマルカメラで、あの、写真を上げることにまだ、あの、抵抗があるので、なかなかそこに、あの、ね、まだすぐ解約するっていうの難しいんですけど、こういう日常で少し、あの、不便だなって思うものに課金し続けてたら増えちゃうっていうのが結構あるんですよね。うーん。
ええええええ。 ああ、便利ですよね。はい。 うん。 へえ、ええええ。 うーん。 ええええええ。 そうですよね。
うん、確かに、その、解約し忘れてるものに関しては、全然リマインドとかでなんとかなると思うので、今おっしゃってたみたいに、あの、すぐ解約してしまうとか、うーん。確かに。
はい。 うん。 はい。 で、あとは、まずは、どんなサービスに入ってるのかっていうのを1回まず全部整理して把握しとくのが1つ大切かもしれないですね。
ああ、確かにそうですね。
毎月どれぐらいで、年間でどれぐらいサブスクに入ってるんだよっていうのがまず、把握できるだけでも
うーん。 うんうん。
それってほんとにじゃあ「全部で毎月3万円サブスクがあるって、それってほんとに必要なの？」っていうのは、いっかい並べてみることで優先度をつけることができるかもしれないですね。
確かに。 確かに、そうですね。買えますもんね、なんか、いい、なんか、普通に温泉とか行けちゃいそうですよね、3万あれば、確かに。
うん、そうで いけますよね。 たぶん、サブスクだけでも月で考えれば、ほんと何千円って言っても年間で考えるとね。
うーん。 そうですね。
結構あったりするので。
確かに、ちょっと恐ろしくなってきましたね、考えたら。金額で出してみるとちょっと怖いと思ったので、ちょっと改めてこれ終わったら、あの、紙に書き出してちょっと使用頻度と比べて、はい。
<chuckles> そうですね。 はい。 そうですね。まずは具体的なリスト作るのも1ついいかもしれないですね。
うーん、確かに見える化するの大事ですね。いや、今日はちょっとサブスクについていろいろアドバイスありがとうございました。
はい。 いえいえ、こちらこそありがとうございます。